М, ну, я не знаю, бз э, то ли девочки все такие, то ли мне с дочкой повезло, она, вот, всегда была такая усидчивая, и вот даже со школы придёт, сидит, делает там какую-нибудь математику, домашнее задание, а у неё стресс, она устала, допустим, или что-то в школе не поняла и а ей надо. И она прям сли э, со слезами сидит, плачет, но всё равно делает это домашнее задание. К ней подойдешь, говорю: "Да брось ты, нафиг тебе надо это домашнее задание? Перестань, отдохни, не надо до слез себя доводить".
Мгм. <laughs> Да-да-да, нельзя, вот, э, мозг настолько перезагружать, там, каки как есть мышцами.
Конечно! А она: "Нет". Она она вот упёртая, она вот: "Нет, я доделаю",- и то же самое з
Да, до конца там будет ночью сидеть, да, вот пока доделает, пока вот потом, наверное ага.
Да, да. Она будет плакать, она будет, там, жаловаться, но она всё равно упрётся и доделает до конца. И поэтому с домашними делами у меня вообще с ней никогда проблем не было. То есть она если берётся, то она делает. Она может, э, залениться и сказать: "Ну, ты мне помоги". Вот как я пример приводил с посудомоечной машиной. Э, иногда такое бывает, но если она уже взялась это делать, то всё, она сделает.
Мгм. А как пацан, допустим ага. А как пацан, допустим, с домашним заданием?
Ну, вот, у меня вот даже где-то фото есть: захожу, у него все книжки открыты, так вот, 5 штук, и тетрадки, а он лежит вот так, руки положил на эти книжки, и голову, и спит. И всё, и все дела. Я фотку просто сделал и ушел, думаю: "Ну, пусть ребенок отдыхает. Подумаешь".
<laughs> <chuckles> Начитался или он так э, он, наверное, как-то попробовал заснуть и, может, э, соединиться с этими книгами, да, чтобы информация зая зашла в него.
Ну, просто так, да. Му мужик устал, уснул. На что теперь сделаешь, ну?
Ну, правильно, что ж, заставлять будешь, пусть спит. <chuckles>
Ну да.
Ну, на самом деле это очень, э, это
А так, обычно, если праздник, и или ремонт какой-то, м, совместный, или дача, у нас вообще проблем нет. Мы сразу все всем интересно, все за всё хватаются и стараются даже сделать больше, чем другие. Я не знаю, почему такое настроение, ну вот так.